Well unang-una, na-meet ko yung mga requirements ni YouTube para makapasok sa tinatawag nilang, ah, YouTube partner program kung saan mamo monetize yung channel mo, magkakaroon ng ads ganyan. Well, hindi naman sa lahat ng pagkakataon eh talagang viral yung isang video kahit kunyari gumawa ka ng isang video na gusto mo, pero hindi naman gusto ng mga viewers mo, do'n nagkakaroon ng parang medyo tagilid na analytics. Kumbaga hindi kahit gusto mo yung isang topic na gawan kung hindi naman siya appealing para sa mga audience mo o sa mga viewers mo, hindi rin siya magva-viral. Tsaka minsan big factor din yung season. Kumbaga ngayon, ah, papunta na tayo sa November, mga December ganyan. Viral at nagkakaroon ng traction sa niche ko yung mga content tungkol sa mga swerteng Zodiac signs, ganyan. Mga hula ni Nostradamus sa sa taong 2026, mga ganon. Mga hula ni Rudy Baldwin sa twenty twenty six, mga ganon. Or mga abandonadong lugar, mga ganon na may creepy stories, kasi November, mga ganon. Mga gano'ng ku kumbaga napakahalaga ng topic selection tsaka research sa sa pagiging viral ng isang content o video.
Hmm, okey. Mm. Mm. Mm, tama ka diyan. Mm. Hmm, mm. Mm, mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Mhm. Mm. Mhm, oo nga ano. Oo, oh. Mm. Mm. Mm. Hmm. Yan, napaka-informative ah. Pero like 'pag gumagawa ka ng content like isang content, ilang oras or araw mo siyang tinatapos?
Hmm. <smacks lips> Alam mo ngayon, ah, kasi pinagja-juggle ko yung mga iba't ibang raket ko. <chuckles> So yung pagiging content creation lalo kung ano, kung mag-isa ka lang, tapos ikaw yung editor, scriptwriter o oo, one man team oo, a at ako nagvo-voice-over, ako nagde-design ng thumbnail, nag-eedit ng video, ganon. Tapos may work pa ako. Alam mo ngayon, parang yung nagagawa ko na lang mostly is mabilisang ano nalang, mabilisang edit, mabilisang research with the help of AI, ganon. Nakakatulong naman para maging efficient kumpara before na talagang manual mag-research sa ano, sa Google, ayun.
<chuckles> Oh, so ibig sabihin mag-isa ka lang. Ikaw rin yung e lahat-lahat. One man team, voice-over, ganon? <chuckles> Okey. Astig ah. Mhm. Mm. Oo, malaking tulong ang AI no, mm. Okey.